Cuman eee, kadang-kadang film gini kan ya tadi Mas, bilang juga enggak, enggak semua segmented gitu ya, enggak semua orang suka gitu. Nah, eee, kira-kira nih yang paling cocok nih, tontonan kayak gini nih pasnya tuh waktunya kapan ya? Sama pasangan, eee, orangnya gitu sama pasangan, atau bukan atau sama temen dan kapan ya enakan gitu? Misalkan, <tsk> iya, lagi hujan-hujan di rumah atau enggak di bioskop malam-malam gimana gitu?
Segmented iya, betul. M mmm, mhm. Oh, eee, suasana yang mendukung buat nonton film kayak gini ya? Iya, eee, yang pasti adalah kondisi mental kita dulu. Kondisi mental kita dalam keadaan yang sehat. Tapi, ketika kondisi mental kamu sehat
Momentumnya kan. Yap, yap, mmm. Oke. Yap.
eee, kamu bisa nonton kapanpun sih sebenarnya. Tapi, mungkin dihindari pagi hari. Pagi hari jangan nonton film, karena takutnya ngerusak mood ya. Berpengaruh ke mood kamu untuk beraktivitas di hari itu, jadi mungkin yang paling aman, sore ke malam sih.
Enggak cocok ya Mas, ya? <chuckles> Kenapa tuh? Oke. <chuckles> Sore ke malam, oke. Tapi kalau malam juga jadi enggak bisa tidur nih Mas, nanti? Setelah
Iya. Oh, eh iya juga, tapi kan itu happy ending ya. Tes tergantung sih sebenarnya kalau, eee, filmnya itu happy ending, menurut aku enggak apa-apa.
Enggak apa-apa ya? Oke.
Justru, gara-gara nonton film itu aku nangis, aku baru, aku bisa tidur nyenyak gara-gara mata aku pedes. Habis nangis.
<coughs> Pernah denger sih. Iya iya nangisnya karena nangis tapi happy ending ya, seinget aku, jadi nangisnya nangis apa, iya nangis yang eee iya iya.
Happy ending, cuma kan sedih ya kayak di tengah-tengah kese kisah gitu kan agak eee, dramatik terus kayak, iya sangat emosional gitu jadi kebawa, situasinya.
Betul betul. Mmm.

Tapi, kehidupan pribadi mereka satu s dengan yang lain tuh juga unik gitu dan, eee, setelah mereka, eee, melakukan tugas mereka sebagai dokter sepanjang hari, malamnya tuh selalu, setiap episodenya itu selalu diakhiri dengan mereka ngeband, gitu. Ya jadi mereka tuh punya hobi ngeband dan wah karakternya tuh unik unik, lucu lucu, menyenangkanlah pokoknya nga menonton film ini tuh nggak bikin stres. Bahkan, film ini tuh jadi salah satu mood booster atau apa ya, mmm, ningkatin imun aku ketika Covid dulu, aku nonton ini tuh sampai rewatch berkali-kali.
Mmm, ya ya. Mhm. Oh gitu ya, mmm. Oke oke oke. Oh gitu pak pak, eee, apakah memang pas pandemi ini tayangnya atau memang, udah
Nggak nggak nggak sebelum pandemi kalau nggak salah 1 tahun sebelum pandemi kalau nggak salah ya, tapi pas pandemi itu season keduanya tayang.
Oke, cuman baru nonton pas pandemi gitu. Oh gitu oh ada season 2 dia?
Ada 2 season iya.
Oke, paham paham paham. Nah, apa ya kalau kalau, tadi aku mau nanya juga kalau, balik ke "Hacksaw Ridge" sedikit ya, eee, kan sesuai dengan yang apa namanya based on true story-lah gitu sesuai dengan kejadian nyata ka diambilnya gitu nah, penting nggak seberapa penting hal k hal itu untuk, membuat film lebih lebih lebih bagus gitu, menurut Mas gitu?
Oh boleh. Mhm. Iya. Mmm, sorry maksudnya? Oh.
Based on true story based on true story tuh penting nggak mere we dalam, mhm. Atau memang nggak juga, eee, yang yang yang banyak yang apa namanya yang, palsu gitu yang fiktif tapi juga oke banyak gitu?
Oh ya ya ya. Penting. Oh ya, jelas jelas menurut aku, eee, eb bagus bagus aja bukan penting nggak penting sih tapi, eee, akan mendapatkan nilai plus ya, akan mendapatkan poin plus ketika, film yang dibuat itu berdasarkan true story dan eksekusinya juga, bagus. Karena ada banyak film yang berdasarkan true story true story-nya bagus tapi ketika difilmkan nggak bagus itu juga banyak, gagal gitu.
Oke, mmm. Mhm, iya. Iya yah, oh ya benar benar sih benar sih, eksekusinya kurang ya gitu dalam pemilihan karakter atau apa gitu ya.
Ya jadi menurut Heeh, jadi menurut aku film yang berdasarkan true story itu, mmm, mempunyai poin plus tersendiri karena ketika kita nonton tuh akan lebih, emosional akan lebih kebawa, akan lebih dapet feel-nya gitu. Karena ini beneran terjadi, dan di film aja kayak gini kejadiannya apalagi di-real-nya gitu, kadang-kadang mikirnya gitu sih.
Ya oh benar. Iya m mungkin lebih membayangkan kali Mas ya, kita bisa membayangkan ini loh kayak gini tuh ya ya ya benar benar, berimajinasi lah gitu ya.
Iya. Betul betul, yes benar benar.

Bagaimana karakter si Dos ini, eee, diceritakan lah gitu ya. Dan itu bener-bener bikin aku emosional, kagum, mmm, amazed, dan sangat-sangat banyak sekali apa ya, pesan-pesan yang akhirnya itu meresap. Iya, yang aku dapetin gitu. itu sih.
Mhm. Mmm, pesan moralnya ya. Mhm. Bener bener. Ke mhm. Apa ya, mmm, oke jangan jauh-jauh dulu deh. Mungkin ada film lagi yang Mel Gibson sebagai sutradaranya yang bisa direkomendasikan lagi? Selalulah biasa direkomendasikan kepada orang?
Mhm, s eee, Mel Gibson waktu itu main sih, Saving Private Ryan. Itu juga legend ya. <chuckles> Banyak juga yang suka itu.
Oke, oh, ya mirip-mirip ya memang ya ya ya ya ya. Memang memang seperti itu mungkin genre yang masuk Kak ya. Ya ya.
Genrenya memang aku suka itu. Tapi aku juga suka sama Quen Quentin Tarantino.
Oke, iya tau. Mmm.
Heeh, yang itu loh yang ceritanya tentang Nazi.
Ah, <smacks lips> <sucks teeth> Brad Pitt, Inglouri Inglourious Basterds ya. Iya, oke.
Glorious. Ah itu dia. Gue agak susah sih nyebut <chuckles> nyebut judulnya. Tapi, eee, film-filmnya Tarantino kan memang nyentrik-nyentrik, kemudian berani, eksploratif dan ya selalu bagus aja gitu. Plotnya terus selalu menarik. Itu aku iya.
<clears throat> Iya Mhm. Berani, betul. Betul betul betul betul. Dan, apa namanya, eee, banyak ya intriknya. Nah Mas pengen tahu juga nih, kalau ngasih tahu merekomendasiin film ke orang, ke teman gitu, eee, kasih tahu kayak ini enggak, bukan spoiler lah ya maksudnya. Ya bagusnya tuh fi nih film begini begini- begini begini, itu kan termasuk kadang-kadang spoiler apa enggak ya. Ya levelnya beda-beda ya orangnya, nah Mas kasih atau cuman udah nonton aja gini, gitu?
Mhm. Heeh. Plotnya. Iya iya iya. Aku selalu kasih tau sih, plotnya sih, lebih ke plotnya. Ini film bercerita tentang apa. Eee, kalau sinopsis kan bisa diakses ya, bisa dicari tahu sendiri. Tapi biasanya aku jelasin, eee, background story dan background karakternya, gitu. Cuman balik lagi, aku ngerekomendasiin film ini tuh tergantung aku tanya lagi nih sama orang, kamu suka genrenya apa enggak?
Nah iya, plotnya gitu. Hmm. Ya. Mmm, oke. Mmm.